あの、ちょっと私、あの、仕事はあの、在宅でフリーランスをしてるんですけど、その、家の中で、かりちょっと休むっていうのが、なかなかできてなくて困ってるので、ちょっとこれ、ちょっとオンオフ切り替えてしっかり休むようにするために、何したらいいかってのを一緒に考えていただけませんかね。
はい。 うん。 はい、わかりました。ええと、ふ普段、お家でお仕事をなさってるということなんですけれど、時間とかっていうのは、何かこう、決まっていますか？
はい、お願いします。はい。 はい。 ああ、はい、だいたい決まっておりまして、あの、仕事内容はとオンラインで英語の個人事業みたいなのをやっておりまして。
あ、はい。
はい、それをあの、予約枠みたいのがありまして、それを4時から10時の間に取ってもらって、その埋まったところを、まあ、さんじゅっぷんか1時間くらい教えていくという形なんでね。なのはい、なのでまあ、4時から10時ま、全部埋まってるわけじゃない、しかも、だいたいそれくらいを仕事の枠として取っていて、で、その後の、ま、10時くらいからからちょっとまあ、夜の夕飯なりちょっと、ま、おとリラ多少のリラックスなりしてからじゅういちじじゅうにじくらいからあのちょっと
うん。 うん。うん。 ああ、なるほど。 はい。 うの。 うん。
ま、記録がある時なんですが、その個人的に進めているその英語のコンテンツ作りみたいなプロジェクト的なことをやって、で、に2時か、な遅い時だと3時くらいまでやっちゃってから寝て、で、翌朝の、ま、9時、10時くらいに起きるみたいな感じがだいたい基本パターン。ね。
ね。 はあ。 うん。 うーん。 あ、なるほど。じゃあ一日のスケジュールっていうか、時間の使いか配分みたいのは、もう大体毎日ルーティンで決まっているんですね。
はい。 そうですね。だからまあ、ずれることはありますが、標準的なそれを、な、ベースにして、なんか、ま、それ時々ちょっと前後したりっていう感じね。いちじかんプラスまあ、1時間くらい前後するね。
うん。 うんうん。 はい。えっと、土日とかはお休み、普通にお休みになっていますか？
ええと、土日のは逆に、あの、ちょ生徒さんが予約取りやすいので、それは自分は働いて、なんか平日のどっかにちょっと、ま、予約少ない時とか、よっと用事が他にある時とかをいなんか、休みの日に設定して、そこを休みにして、ね。
うん。 はい。 ああ、なるほど。じゃあもう基本的には週7日間ずっとこう稼働しているというか、お仕事は
いや、いやいやいやいやいやいあの週に1日はだいたいやすその休みの日を作るようにしてるけど、でも、週末は働いている、ね。
あ。 ええええ。 あ、なるほど。あ、ふんで平日のところで、どこかお休みを、ひいちにち入れていらっしゃるんですね。えっと、ちなみに今おうちでは、お一人で、ん、あの一人暮らしですか。
はい。 はいはいはい、そういうことです、はい。 あ、はい、一人暮らしです。はい。マンとうん、マンションの一室で一人暮らします。
はい。そしたらじゃあ、結構自分の時間っていうか、まあ、お休みしたい時には、こう自分のペースでお休みとか取らえますよね。
あ、はい、そうですね。はい、はい。
え、あのおお家あの、仕事をされるお部屋みたいなのはもう、1か所で決められていますか？
東京に はい、そうですね。あの 部屋はあの、ちょっと物置的な部屋なんですけど、実際に使ってる部屋は、あの、きダイニングキッチンとそのリビング的な部屋が、ん、ひとつながりになっておりまして、うん、で、そこのリビング的なところになんか机ならいや、なんか PC モニターとか並べてあの、その仕事をしてるんですが、その、ないその物置きにしてる部屋がもともとベッドルーム用に作ってある部屋なんですけど、なんか、うーん、そうですね。なぜそっちにしなかったというと、ちょっとなんか暖房費をなんか節約する、ちょっとずだいぶ前に決断したちょっと具体的に言うと、その、暖房費を節約するために、ベッドもこの
うん。 はい。 え、はい。 うん。 うんうん。 うん。 ええ。 <laughs> あ。 うんうん。 はい。うん。
仕事部屋に持ってきちゃってるんですよ。
ああ、なるほど。もうじゃあ、1つの部屋にあの、もう
うん。ひとつの部屋にもう、寝るところと仕事部屋と食べるとこ全部一緒くたになってる感じですね。
ああ。 ああ、なるほど。そうですね、これからはちょっと寒い時期て時期になりますからね。
はい。 うーん。なので分けちゃうと、あの、寝る時に暖房をつけないといけないし、部屋のこっちの仕事部屋に暖房つけなきゃい、で、もう、えっと暖房費が、ま、単純に2倍になってしまうんで、うーん。ちょっとその、節約ん、そういう、で、多分こっちにしたんだかなと思って。うん。
うん。 うん。 うんうんうん。 <tsk> ほうですか。 ああ、なるほど。じゃあちょっともうあの、じゃ、おしお仕事する空間と、こう、休む空間が
はい。ちょっと、ね、空間が一緒になっちゃってるんですよね。うーん。
うーん。そうですね、1人の場合でしたら、確かにその方がね、あの、効率はいいかもしれないですよね。
はい。 うーん、そうなんすけどね、はい。
でうん、で、いつもお仕事される時の、この、間になんか休憩時間みたいのっていうのは取るようにしてますか？それともずっとこう、時間が続いてるんですか？
はい。 えっと、その4時から10時の枠には、あの、ま、 1時間とか2時間とか間に空くのがあるんですけど、そのの前の授業の終わった後に、ま、ちょっとだけその、授業のなんかまとめをして、この、その次のために備えたりとか
うん。 はい。 うん。 うん。
その次の授業の始まる前は、その、前にやったセッションを振り返るために、ちょっと予習的な振り返り、そのセッション何してたかなというのを振り返ってるから、その時間も入れたりしないといけないし、なので全部使えるわけじゃないんで、入れるとしてもなんか軽い、なんかナップ休憩なり、軽いストレッチ的なことをするくらいで、なんか、特になんか運動みたいな、まとまった、ま、長い昼寝みたいなのはなかなか入れてないですね、まだ。
うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 うーん。そうですね。結構そうですよね。そしたらじゃ、その4時から10時の間っていうのは、こう、結構びっしりこう、ずっとこう
ほうえす、なになんなん何らかしら授業してなくても何らかしらしてるって感じですね。うーん。
うーん。そうすると結構、あれ、あの、特にオンラインで授業されてたりすると、結構こう、緊張が結構その時間はずっと続いてるっていう、感じですよね。
はい。 ああ。まあ、そうですね。ま、結構長い生徒さんだと大体感じが分かってるんで、ま、そこまでは緊張しないんですが、ま、 初めてのの生徒さんだったり、ちょっとこれから体験したいという、これから入ってもらおうと思っている方とかには、やはり緊張しますね。
ええ。 うん。 うんうん。 うん。 はい。そうですよね。なので、く多分ご自分でも気が付いてないほどかもしれないですけれど、結構こう、その緊張感とストレスって結構、あ、こうずっしりきてるかもしれないですよね。
うん。 はい。 はい。うーん、なるほ メンタルとか心情的に来てるってことですかね。ふーん。
うん。そうですよね。ね、特にあの、ね、初めての方だったりとかすると、やっぱりこう気を使うというか、ね。うーん。もうこううん。
はい。はい。うん。え、気も使いますし、あの、経済的にもちゃんと、うん、ここしっかり抑えないなとなあ、ても思いますね。うん。
うん。うん、あ、なるほど。ああ、それがでもずっとこうね、お家の中で、同じこう、暮らしの空間とお仕事の空間が一緒だと、なかなかこう、どこで、こうリラックスするかっていうのが難しいですよね。
はい。 はい。それまさにそれなんですね。ちょっとその、オンとオフの切り替えっていうのが、ちょっと今いろんな空間が一緒になってしまってるので、それがちょっとなかなか取りづらいんじゃないかなって自分でも思いつつあるんですけど、これがほんとにどれくらい影響してるのかっていうのは、うーん、そんなに大してしてないんだったら、これ、ちょっと分けるのもなかなか部屋片付けたりしないといけないんで、めんどいんで、暖房費もか倍になってしまいますし、なのでなんですけど、なんかそれが、ほんとに、これ変えないといけないんだったら、ちょっと考えてみようかなというきっかけにしようかなと思ってるんで、そのあたりってどれくらい深刻なもんなんですかね。
うん。 うん。 ええええ。 うん。 うん。 ええ。うんうん。 うん。 うん。 うーん。 うん、どうですかね。だのお仕事した後とか、どうですか？普通にお休み、夜、ま、ある程度お仕事が終わって、寝られて、次の日朝起きた時はどうでしょう。こう、しっかり、こう睡眠が取れて、こう休息が取れてるっていう感じはしますか？
はい。 はい。 えっと、まず寝つきの方からですと、あの、だいたいその、うん、疲れてない時にやはりベッドに入った時は、なかなか寝つけないことが、少なくとも30分は絶対寝れなくて、うーん、で、まそなんか下手するとその、寝れない時はちょっとこうしてスマホでのタブレットとかで軽く動画を見てしまったり、うん、のえあの、英語やってるんで、ちょっと英語の音を、ちょっとでも頭に焼き付けるために、ちょっと配信で、よえ洋画をちょっとレスニングだけでも、画面では、みなできるだけ見ないようにして、レスニングだけでもと思って見たりとか、そういうのやったぬも、ああって、まあ、でも、大体1時、1時間くらい寝るますね、平均的には。うん。ではい。
うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 うーん。 はい。 うん。 うーん。うん。 うーん。で、あ朝起きた時に、こう疲れはこうちゃんと抜けてる感じはしますか？
そうですね。もうなんか、7時間うん、寝れてた時は、まあまあ、うん、起きた起きたばっかりというなんか、辛さありますけど、まあ、ちょっと行動してれば、まあ、普通かなって感じですけど、やっぱろくじかんだとなかなか、はい、うーん、ず午前中はちょっと、うーん、だるいかなという感じはしますし、その、なんか夕方以降のその仕事最中もちょっと、普段よりはちょっと、おんほそ重いかなっていう感じね。うーん。
うん。 うん。 うん。 あ。 うーん。 うーん。 うーん。そうですね。やっぱり今おっしゃってましたけど、こう、お仕事とそのじプライベートの空間が一緒になってしまっていると、こう、こ効果的に休息を取る時間と、やっぱり、時間はあったとしても、やっぱりその、空間みたいなところですかね。やっぱりこう、りほんとにリラックスして、こうお仕事から離れられるっていう、なんていうんですかね、やっぱり環境を少し、ちょっと変えてみると、いいのかなと思ったんですけれど、どうですかね？
はい。 うーんはい。 はい。 はい。 うーん。 うーん。 なるほど。なんやっぱりこのベッドと、この仕事のデスクがかくにあると、なんかベッドに入ってもちょっと仕事のことが、なんか見えたくても潜在的にか横に感じて、なかなか完全にオフモードに入らなかったりとか、食事する時も仕事が見えるんで、その時も完全にはリラックスできてないっていうことなんですかね。なんで
うん。 うん。 うーん。 うーん、そうです。 ええええ。 うーん。そうですね。ま、同じ、ま、寝るところを同じ空間にしてたとしても、何かこう、衝立てじゃないですけれど、ちょ
はい。 はい。 はい。 ああ、衝立てとかカーテン的なうん、どちらかみたいな感じで、見えないようにはして、ちょっと空間的に区切りつけるよしょね。うんうんうん。
はい。 うん。 うん。そうですね。もし何かそういう工夫ができれば、あの、まあ、ここの衝立てのこっち側側は、もう完全にオフになれるところ。
はい。 ああ、なるほどの。あのあ、視覚的にもちょっとせい精神的にもちょっと区切りをつけるっていうことですね。うーん。
うん。 うーん。で、そういうふうにすると、少しこう、何て言うんですかね、オンとオフがはっきりうーん、する感じが
ああ。 なるほど、はい。まあ、ちょっと分けた時にどう変わるかっていうのは、それでちょっと試してみるってことですかね。うーん。
ううん。そうですね。あとはやっぱり照明とか、あと、こう、何ですすかね、寝てる時には、こう、他のところのこう光が入ってこないようにするとか。
はい。はい。 なるほど。うんうん、しっかりですね。うん。
な、うーん。 うん、そうすると、こう睡眠とかも取りやすくなったりとかうん、あの、こうしっかりと休む時にこう、休むっていう、こういうモードみたいのに入れるんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょう？
はい。 うーん、なるほど。 あ、ああ、なかなかちょっと、特にあの、ちゃんと部屋を、と移動しないといけないと思ってたんで、ちょっと億劫だったんですけど、その部屋でたるす衝立てとかちょっとカーテン的なもので、簡単に区切ってちょっとそれを影響をたし確かめてみるっていうのはすごいいいアイだと思ったので、ちょっと、うん、今週末くらいちょっとネットで調べてどんなのか見て試してみたいと思います。はい。はい。今日は、とはい、ふざいます。今日はどうもありがとうございました。
うん。ああ。 うーん。 うん。 はい、そうですね。はい、ぜひ、あの、頑張ってください。 はい、こちらもありがとうございました。